คุณคิดว่า ความสำเร็จในนิยามของคุณคือ เรื่อง เป็นยังไงอะคะ? ความสำเร็จของคุณคือแบบไหน?
อือฮึ อา ความสำเร็จของผมเนาะ อ่า จริง ๆ ก็อาจจะบอกว่า มันก็มีหลาย ปัจจัย แต่ในมุมมองส่วนตัว ผมก็มองว่า อ่า เงินน่ะครับมันเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จนะ แต่อาจจะไม่ ไม่ใช่แค่เงินอย่างเดียวหรอก แต่ผมก็คิดว่า ทุกความสำเร็จอะมันมีเงินเข้ามาเป็น อ่า
อืม
ส่วนประกอบตลอด เลยอะครับ ในมุมมองผม
อ้าว อย่างงี้ในการวัดความสำเร็จของคุณน่ะ คุณวัดได้ด้วยเงิน หรือเปล่าคะ?
อา ถามว่า ส่วน ส่วนใหญ่นะ ถ้ามองในเรื่องของ อ่า เขาเรียกว่า เหมือนชีวิตแล้วกัน ผมก็คิดว่า ใช่ แต่อาจ ถึงอาจจะไม่ได้ 100% แต่อย่างที่บอกว่า ผมมองว่า เป็นส่วนใหญ่ ก็ต้องบอกว่า ถ้าให้ย้อนกลับไปอะ อาจจะด้วยความที่มุมมองเรื่องของการทำงานน่ะมันก็มี อ่า สอนผมเนาะ แต่อันเนี่ยสอนใน อาจจะเป็นแค่ตัวผมคนเดียวหรือเปล่าอะ ไม่แน่ใจ อา แต่ก็ อ่า อยากจะเล่าให้ฟังก็คือ อะ เราอะเริ่มต้นกับการทำงานน่ะด้วยจากความที่เป็น junior แล้วก็ไม่ ไม่ได้มีในเรื่องของ อ่า ความรู้หรือทักษะ อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งเราไปเริ่มงานที่แรกอะ
อือ ๆ ค่ะ สอนยังไงเอ่ย? ค่ะ อืม
เราเริ่มต้นด้วย อ่า เงินเดือนอะครับ ประมาณ หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อย ครับ
อืม อืม ซึ่งตอนนั้น แต่ตอนนั้นน่ะ ตอนที่เรายังเด็กอะ เราก็รู้สึกว่า เออ มันยังไม่สำเร็จ เพราะว่าเงินมันน้อย อย่างงี้เหรอคะ?
อืม อ่า ณ ตอนนั้นน่ะ เรายังไม่ได้คิดถึงเรื่องความสำเร็จหรืออะไรเลย คือเรามองว่า เฮ้ย เงินประมาณตรงเนี้ย เรารู้สึกโอเคกับมันนะ เพราะว่าก่อนที่เราจะมาทำงานประจำอะ เราเคยทำงานพาร์ตไทม์ระหว่างเรียนมหาลัยไปด้วย ก็คือ อ่า เหมือนเป็นงานที่เฝ้า อ่า ตัว ห้องร้องคาราโอเกะ อย่างเงี้ยครับ ก็คือเหมือนเป็น ถ ถ้าจะให้เทียบก็เหมือน ห ห้องร้องคาราโอเกะตามห้างอะ จะคล้าย ๆ แบบนั้น แต่อันเนี้ยจะเป็นที่เขาเปิดในโซนใกล้มหาลัยอะครับ
อืม อืม ค่ะ อืม
อา ซึ่งเราก็ได้รับเป็นเงินเดือนแหละ แต่ว่าเงินเดือนตอนนั้นน่ะ มันจะอยู่ที่ประมาณ อ่า ฿7,500 อ่า ซึ่ง คือการทำงานมันก็ดีกว่าพาร์ตไทม์ตรงอื่น ที่เขาจ่ายเราเป็นรายเดือนเลย แล้วเขามีวันหยุดให้ 2 วัน พอ อ่า แล้วด้วยความที่เงิน ณ ตอนนั้นน่ะ มันก็สามารถซัปพอร์ต ล ชีวิตเราได้ แล้วก็ทำให้เราอะ อ่า เหมือนเรียนจบมาได้ แต่พอเรามาทำงานประจำอะ เฮ้ย เราได้ เราขอเขาไป ฿13,500 ซึ่งเราไม่รู้หรอกว่า เราสามารถขอได้มากกว่านี้ไหม แต่ด้วยความที่เราประเมิน
ค่ะ อืม อ๋อ ได้ อ๋อ พอขอปุ๊บ เขาให้เลยเหรอคะ?
ใช่ เราก็ประเมินจากความสามารถเราด้วยอะ เราก็คิดว่า อ่า ถ้าขอ 15,000 มันอาจจะเกิน เกินในส่วนของตัวเงินเดือนเราไป ซึ่ง อ่า เราก็เริ่มทำมาจากตรงนั้นแหละ เพราะเราก็รู้สึกว่า เอ๊ย มันได้เยอะกว่าที่เราเคยทำพาร์ตไทม์มาตั้ง 6,000 กว่าบาทเลยนะ เราก็เลยแบบไม่ได้ อะไร อืม
อืม อืม อื้อ ฮือ แล้วตอน พอทำงานไปเรื่อย ๆ จุดไหนที่คุณรู้สึกว่า เอ๊ย เรา เราเริ่มมีความสำเร็จบางอย่างขึ้นมาแล้วอะคะ?
อา ความสำเร็จใน ถ้าเป็นที่แรกอะ มันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่อง อ่า การพัฒนาในหน้างาน หรือว่าการทำพรอเจกต์การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ อ่า ซอฟต์แวร์ที่เราใช้ในเรื่องของงานฝ่ายบุคคลเนี่ย ก็คือเราก็ เป็นการ อ่า set up ตัวเนี้ยกับพี่ที่ทำงานของเราอะเนาะ อ่า สำเร็จ อ่า เราก็คิดว่า เฮ้ย อันเนี้ยมันเป็น มันเป็นความ มันเป็นความสำเร็จของเรานะ ซึ่งเรา ตอนแรกเราก็มองว่า ความสำเร็จอะ มันคือความสามารถ มันก็เลยทำให้เหมือนเราอะ อ่า ได้ ได้รับโอกาสเนาะ ในการ อ่า เติบโตขึ้นไปในตำแหน่ง แต่เงินเดือนน่ะ มันก็ไม่ ไม่ได้เยอะขึ้นตามขนาดนั้นเนาะ แต่ก็คือ มันก็เพิ่มมาในระดับหนึ่งแหละ ก็คือ แต่ว่าจากที่เรามองอะ คือด้วยความที่ ก่อนที่เราจะได้ปรับตำแหน่งอะ มันก็มีเรื่องของ อ่า เขาเรียกว่าการเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงของคนในแผนก อย่างเงี้ย คือบางทีเราก็เห็นว่า เฮ้ย
อืม ค่ะ อา ค่ะ อืม อ๋อ
เอ่อ เราอะสำเร็จจริงนะ แต่พอเรา คือเราต้องบอกว่า เราทำงานที่เกี่ยวกับ
อ้าว หมายความว่า ก็ ก็รู้สึกว่าสำเร็จ แต่ก็รู้สึกว่า ยังไม่สำเร็จอย่างงี้ เหรอคะ?
ใช่ เพราะว่า คือ มัน มันสำเร็จในที่เนี้ย คือเหมือนมันเป็นแค่จุดเล็ก ๆ อะ คือ เรา เราไม่รู้ว่า เฮ้ย! อย่างคนที่เข้ามา คือด้วยความที่พอเราทำเงินเดือนอะ อะ โอเค เราก็อาจจะเห็นในส่วนของตัวเงินเดือนแหละ แต่ว่าเราก็ไม่ได้เอา มา มาคิดนะว่า เฮ้ย! ทำไมเงินเดือนฉันน้อยกว่าเขา แต่สิ่งที่ผมคิดอะ ก็คือว่า เงินเดือนเขาเยอะกว่าก็จริง แต่ในมุมที่เขามาอะ คือเขามาแล้ว เรา เราไม่ได้ว่า เฮ้ย เรา เราจะบอกว่าเราเก่งนะ แต่คือในสิ่งที่เราสามารถทำได้ ณ ตอนที่เราเรียนรู้มาจากที่เราไม่มีอะไรเลยกับสิ่งของคนที่เป็นข้างนอกอะแล้วเข้ามา แต่เขากลับทำ หรือว่าแมตช์กับองค์กรเราไม่ได้เลยอะ เราก็มองว่า เฮ้ย
ค่ะ อา ค่ะ อืม แต่เราอะ พอเข้ามาแล้ว เราก็รู้สึกว่า โอเค ที่นี่แบบเราทำได้อยู่กับเขาได้
อืม อา ใช่ เราก็เลยเริ่มรู้สึกว่า เอ๊ย! เราอะอาจจะต้อง ออกไปเติบโตนะ เพื่อที่อย่างน้อยอะ อ่า เราก็คิดว่า เฮ้ย ความสามารถเราอะมันก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าใครเลย แล้วเราก็สามารถที่จะ อ่า ทำ เป็นการอัปตัวเงินเดือนเราได้แหละ เพราะว่าตอนนั้นอะเราก็เริ่มมองแล้วแหละว่า เอ๊ย มันไม่ใช่แค่การ ส อือฮึ
อืม คือเราก็รู้สึกแหละว่า เราก็ประสบความสำเร็จในการทำงานที่นี่ในระดับหนึ่ง ฉะนั้น เออ ถ้าเราจะไป เขาเรียกว่าอะไรอะ ตอนนั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องเงิน แต่หมายความว่า เอ๊ย! เราทำงานที่แรกราบรื่นได้ด้วยดี แล้วรู้สึกว่า อ้าว งั้นเราก็น่าจะไปที่อื่นได้สิ เพื่อที่จะอัปเงินเข้าไปด้วย
ครับ อา ใช่ครับ แล้วก็ทีเนี้ย พอเหมือนเราตัดสินใจออกมาเนี่ย เราก็ได้เงินเดือนที่เพิ่มขึ้นมาอีก แล้วก็ด้วยความที่
อืม แล้วตอนนั้นรู้สึก รู้สึกยังไงคะ? ตอนได้เงินเดือนเพิ่ม เออ รู้สึกว่า เออ ก็สำเร็จไปอีกขั้นหนึ่งไหม?
ใช่ครับ เพราะว่าเราก็เริ่มมองแล้วว่า เฮ้ย เราอะใช้ชีวิตอยู่กับ อ่า เงินเดือนอะเท่าเนี้ย ไม่ ไม่ได้นะ เพราะว่าคือถ้าเรามอง คือเราเริ่มมองถึงอนาคตอะครับ คือถ้าสมมติว่า อะ โอเค เราอยู่ หนึ่ง ส 13,500 เราอาจจะกระโดดขึ้นมาเป็น อ่า 18,000-20,000 เนี่ย มันก็ยัง มันก็ยังเป็นตัวเลข ถามว่าใน บ สำหรับบางคนน่ะก็เยอะนะ แต่ในสำหรับเราอะ ถ้า อนาคตเราเหลืออีก อ่า ตีไปว่า 20 ปี อย่างเงี้ย ถ้า ยี่สิบ ปีเนี่ยเราหารเฉลี่ยต่อ ออกมาเป็นเดือนน่ะ มันก็จะมีตัวเลขที่กำหนดได้ แล้วถ้าเราได้ 20,000 ต่อเดือนน่ะ ฉะนั้นน่ะ เราก็พอมองเป้าหมายได้อยู่ว่า ถ้าเรายังเงินเดือนเท่าเนี้ยอยู่อะ แล้วไปจนถึงช่วงเกษียณน่ะ เฮ้ย เราจะมีเงินน่ะที่ตายตัวแน่นอน ประมาณเนี้ย เพราะต่อให้เงินเดือนขึ้นในแต่ละปีอะ มันก็อาจจะไม่ ไม่ได้ขึ้นสูงขนาด อืม
อืม ค่ะ อา หมายความว่า ตอนเนี้ยคุณเริ่มกำหนดความสำเร็จของคุณด้วย ดูว่า คุณสามารถไปถึงเป้าหมายยอดเงินปลายทางได้หรือเปล่า ประมาณนี้ เหรอคะ?
ใช่ ใช่ครับ อันเนี้ยเป็น อ่า ในส่วนของความคิดเห็นส่วนตัวผม แต่ด้วยความที่ อา เหมือน เขาเรียกว่า อย่างที่ที่ 2 อะ โอเค เราก็มีทำงานหรือพรอเจกต์ให้เขาอะ อา สำเร็จก่อนที่แบบ เฮ้ย ในช่วงผ่านทดลองงานน่ะ คือด้วยความที่หัวหน้าเขาเห็นศักยภาพเรา แล้วเขาอะ เองอะ จริง ๆ อะเหมือนเขาก็มีเส้นทางว่า เขาจะต้องออกแหละ เขาก็เลยเหมือนไม่อยากให้เหมือนเราเคว้งหรืออะไรด้วย แล้วก็ด้วยความที่เราทำงานกับเขาอะ เขาก็เห็นเนาะว่า เรามีศักยภาพ เขาก็เลยมีเรื่องของการไปคุยกับทาง เอ่อ ที่เป็นไดเรกเตอร์ให้ว่า "เฮ้ย น้องอะ เขามี"
ค่ะ อืม คุยประมาณ เลย ว่า เราทำงานดีนะ ให้เพิ่มเงินเดือนเหรอคะ?
ใช่ "ว่า มีความสามารถนะ ควรที่จะเหมือนเพิ่มเงินเดือนให้เขาอีก เหมือนเพื่อ offer ให้เขาอยู่อะเนาะ" อา เราก็เหมือน อ่า มีการได้ปรับในส่วน น เนี้ย ก็คือเพิ่มขึ้นมาอีก เราก็เลยมองว่า เฮ้ย เออ
อา เนี่ย เราก็ทำงานสำเร็จนะ อะไรอย่างเงี้ย คือเงินมันก็เป็นตัวที่ช่วยชี้วัดแหละ แต่หมายความว่า มันก็สำเร็จด้านอื่นด้วย คือถ้าเราทำงานไม่สำเร็จอะเงินมันก็ไม่มาเนาะ
ใช่ อืม ใช่ ใช่ครับ มันก็เลย อ่า ทำให้เราอะ อ่า ยิ่งรู้สึกแบบว่า เราก็อยากที่จะมีความสำเร็จในเรื่องของการงานเนาะ เราก็เลย อ่า วัดมันด้วย อ่า ตัวเงินแหละ เพราะเราก็เข้าใจว่า อ่า ใช่ คือถามว่าถ้า อย่างที่บอกอะครับ คือ เหมือนถ้าเราย้อนกลับไปที่เดิมอะ เราอาจจะทำงาน อ่า ได้นะ แต่ความ เหมือนความสำเร็จอะ มันเป็นสิ่งที่เรารู้ เขาอะอาจจะไม่ได้มารู้กับเรา ถ้าเขาไม่ได้สัมภาษณ์เรา อย่างเงี้ย อ่า แต่ว่าบางครั้งเรา ค บางคนก็อาจจะดูที่ตัวเงินเดือนด้วย บางกับ ถ้าเทียบกับบางตำแหน่งเนาะ เพราะว่าเขาก็ต้องมองว่า เฮ้ย ถ้าตำแหน่งเนี้ย แล้วเงินเดือนน้อยอะ มันอาจจะเกิดจาก 1 เป็นที่โครงสร้างขององค์กรไหม? ว่าในตำแหน่งของคำว่าผู้จัดการเนี่ย ทุกคนก็จะมีคำว่าผู้จัดการอะ ค่อนข้างที่จะหลายคนใน level นี้ อ่า ตัวเงินเดือนมันก็เลยไม่ได้แบบ เฮ้ย กระโดดขึ้นไป หรือว่าเห็นอย่างเด่นชัด แต่ว่าอย่างบางคนเราไม่ได้เป็นผู้จัดการนะ แต่ อ่า ถ้าเงินเดือนเราอยู่สูงในระดับหนึ่ง ที่อาจจะไม่ได้ถึงขั้นผู้จัดการของที่นั่นหรอก แต่ว่าพอมาเทียบกันแล้ว
ค่ะ วัดง่ายที่สุดแล้ว ค่ะ อือ อืม ค่ะ <chuckles> แต่มันก็สูงมาก สำหรับตำแหน่งของเราแล้ว
ใช่ เขาก็อาจจะมองว่า เฮ้ย อันเนี้ย เขาก็อาจจะมีความสามารถนะ หรือเป็น Specialist ในด้านนั้น อย่างเงี้ยครับ
อืม ก็เป็น เขาเรียกว่าไรอะ เงินเนี่ยอาจจะไม่ได้วัดความสำเร็จ ในแง่ของตัวเราเอง เรามองเนี่ยความสำเร็จไม่ได้แค่วัดได้ด้วยเงินหรอก แต่ว่าในการที่เราจะไปสมัครงานที่อื่นเนี่ย ที่อื่นน่ะเขาก็อาจจะมองความสำเร็จด้วยเงินนี่แหละว่า ทำไมเราถึงได้เงินเท่านี้ ๆ อะไรประมาณนี้
อืม อืม ใช่ ทีเนี้ยพอเรา อันเนี้ยเราก็ออกจากที่ที่ 2 มานะ ด้วยความที่ อ่า เรา อันเนี้ย ความที่เหมือนเราไปทำแล้วมัน มันสำเร็จ เรามีความ เขาเรียกว่า ความสุขอะเนาะ ค่อนข้างสูงเลย แล้วแบบ อา แล้วด้วยความสุข หรือว่าเป้าหมายที่มันสูงมากเกี่ยวกับการทำงานเนี่ย คือเหมือนมันมีไฟอะครับ แต่ว่าบริษัทอะกลับ อ่า ไม่ ไม่ได้สนับสนุนเกี่ยวกับตัวพรอเจกต์ที่เราทำเนี่ยต่อ เพื่อให้มัน เอ่อ เป็นการสร้าง อา สร้างแบบออนไลน์ได้ 100% อย่างเงี้ย มันก็เลยทำให้เราอะ เหมือนรู้สึกดาวน์จากสูงสุดอะลงมาต่ำสุดเลยในแง่ของ อ่า ความรู้สึกอะครับ
ค่ะ อ๋อ ในที่ที่ 2 ใช่ไหมคะ? อืม มันไปได้ไกลกว่านี้ หมายความว่า อ๋อ อ๋อ จากที่เคยรู้สึกว่า โอเค กำลังไปได้ดี แต่สุดท้ายเขาไม่ต่อยอดพรอเจกต์ของเรา เราก็เลยต้องหางานใหม่ หรือว่าเขาขอให้หางานใหม่อะคะ?
อ่า จริง ๆ อะเขารั้งนะ แต่เราอะ คือด้วยความที่เรามองแล้วแหละว่า คือต่อให้เราอยู่อะ เขาก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง หรือสนับสนุนในเร็ว ๆ เนี่ย ซึ่งมัน มันเหมือนทำให้เรารู้สึกตัน แล้วกับการที่ อ่า โอเค เราอาจจะมาอยู่ที่กับงาน routine อย่างเดียวก็จริง แต่มันก็ไม่ได้พัฒนา หรืออะไรเราไปจากนี้แล้วอะครับ เพราะเรามองจากทิศทางขององค์กรด้วย เราก็เลยเหมือน อ่า ตัดสินใจที่จะลาออก ประจวบเหมาะกับว่าทางแฟนน่ะ เขามี อ่า ลองกดสมัครงานที่อยู่ใกล้บ้านให้ อย่างเงี้ย เราก็เลยได้มาทำงานที่นี่อะครับผม ที่ปัจจุบัน
อืม อา อ๋อ ก็เลยย้ายที่ พอมาทำงานที่นี่ ตอนเนี้ยมันก็เหมือนเราทำงานมาได้
ที่ที่ 3 ครับ อืม
เขาเรียกอะไรอะ ความ มุมมองเรื่องความสำเร็จ แล้วเรื่องเราเริ่มเปลี่ยนไปไหมคะ?
อา ทีเนี้ยมัน มันเปลี่ยนไปแล้ว เราไม่ได้มองเรื่องของตำแหน่ง และเราก็ เรา คือเรามองหลัก ๆ เลย คือในเรื่องของตัวเงิน ที่เป็นตัวเงินจริง ๆ เพราะว่าคือสุดท้ายแล้วอะ ถ้าเรายังต้องมาทำงาน อ่า เราอาจจะได้เงินมากขึ้นนะ อ่า เงินเป็น 30,000 แล้ว 40,000 แล้ว แต่ว่า
อืม
เวลาเรามองจุดไปถึงจุดที่เราเกษียณน่ะ เอ่อ แล้วเรานับถอยหลังมา หรือแยกออกมา แตกมาเป็นรายเดือนน่ะ เราเห็นเงินเดือนที่มันชัดเจนอยู่แล้วอะ ซึ่งปลายทางเรามีเงินประมาณเนี้ย มันอาจจะเยอะกว่าใคร เอ่อ หลาย ๆ คนก็จริง แต่ อือ สำหรับเราเราก็รู้สึกว่า อืม ความสุขอะ อา ใช่ มัน มันไม่ได้เป็นกับการทำงาน แล้วความสำเร็จจริง ๆ ของเราอะ ก็คือเราอยากอยู่ได้ด้วย อ่า การที่เราอะไม่ ไม่ต้องทำงานไปจนถึงเกษียณ แล้วมีชีวิตที่เราอะอยากที่จะใช้ อย่างเช่น การมีบ้านของเราอะ หลังหนึ่งที่มีในจุดที่สามารถมีพื้นที่สีเขียวในการปลูกผัก แบ่งโซนในการเลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ ที่เราอยากเลี้ยงได้อะ คือ ช อืม
ค่ะ อา มันยังไม่พอเหรอคะ? อืม อา แต่ว่าหมายความว่า ตอนนี้ที่ที่ 3 เนี่ย คุณมองว่า เงินเนี่ยจะพาไป ส สู่ความสำเร็จปลายทางของคุณได้ คือเงินเป็นสิ่งจำเป็น ณ ตอนนี้
ใช่ ใช่ครับ มันก็เลยอาจจะต้องนอกจากทำงานน่ะ เราก็ต้องขวนขวายหาในเรื่องของ อ่า ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการลงทุน หรือว่าการทำงานเสริมต่าง ๆ ช ทุกช่องทางที่เราสามารถทำได้อะครับ เพื่อที่ อ่า เราอะ เอา เราจะได้เอาเงินตัวเนี้ย อ่า ไปลงทุน เพื่อเพิ่มผล อ่า ผลตอบแทนแล้วกันเนาะ เพื่อให้เราอะ ไปถึง อ่า เป้าหมายที่เราวางไว้ได้ว่า เฮ้ย ความสำเร็จจริง ๆ ของเราอะ คือการที่เราได้ออกไปใช้ชีวิตแบบนั้นนะ แล้วเราไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องเงินด้วยอะครับ อืม
อืม ค่ะ อืม แล้วตอนนี้คือรู้สึกว่า ตัวเองไปถึง เดินทางไปถึงเป้าหมายนั้นได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะ?
อา จริง ๆ ต้องบอกว่า เรียกได้ว่าครึ่งทางแล้วล่ะครับ แต่ว่ามันอาจจะ ที่ เฮ้ย เราอะจะกล้าที่จะก้าวออกไปตอนไหน เพราะว่า 1 คือ อ่า ด้วยความที่ถ้าเราไปอยู่บ้านน่ะ อ่า สิ่งที่เราอาจจะทำได้จริง ๆ คือเราไม่ต้องทำ เราไม่จำเป็นต้องทำงานประจำนั่นแหละ แต่ว่าไปช่วยในเรื่องของ อ่า งานที่เดิมที่เป็นธุรกิจที่บ้าน ซึ่งเราอาจจะไม่ได้ชอบมันมาตั้งแต่เด็ก แต่ว่าถ้าเราไปทำ อย่างน้อยอะ อ่า มันก็เป็นในตัวของอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่เราจะกลับไปทำได้ หลังจากที่เรากลับบ้านแล้วกัน อา
โอ้ ค่ะ อือ อา โอ้โฮ! เป็นความสำเร็จที่ คือระหว่างทางคุณมองว่าคุณจะทำยังไงก็ได้แหละเนาะ แต่ว่าคือคุณจะต้องทำอะไรทุกอย่าง อะไรก็ได้ หมายความว่าอะไรก็ได้ที่มันจะทำให้คุณแบบผลักดันคุณน่ะไปให้ถึงปลายทางตรงนั้นให้ได้ ซึ่งปลายทางของ ของคุณน่ะมันก็คือเรื่องเงินอีกแหละ มันคือการเป็นอิสรภาพทางการเงินน่ะเนาะ ว่าถ้าเรามีเงินเพียงพอแล้วอะ เราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเงินอีกต่อไป ฉะนั้นจะเรียกได้ว่า คุณวัดความสำเร็จด้วยเงินอย่างเดียวหรือเปล่า? ก็ ก็ถือว่าวัดด้วยเงินอยู่นะ แต่ว่าอาจจะเป็นในแง่ของว่าเงินที่มันพอเพียงแล้ว
ใช่ อา ใช่ อา ใช่ อืม เพราะ ถ้า ถ้าพูดกลับกันน่ะ คือต่อให้ถ้า ณ ตอนเนี้ยผมอะได้แค่ครึ่งเดียว อะ ผมอาจจะมีบ้านที่ต่างจังหวัด อา อยู่แล้ว ซึ่ง อ่า โอเค เราไปเราทำได้เลยไหม? อา เราทำได้ แล้วถ้าสมมติว่า เออ เราทำไปเสร็จแล้วเงินมัน มัน หมด อย่างเงี้ย อะ แล้วชีวิตประจำวันหลังจากเนี้ย อา เราจะทำยังไงอะ มันก็เหมือนกับว่าพอ พอไม่มีเงินน่ะ อ อ สมัยนี้มันก็ อ บอกว่าใช้ชีวิตอะค่อนข้างยาก แล้วก็ลำบากแล้วกัน ในมุมมองผม อืม
อืม อืม มันก็ อ่า อืม ๆ ความสำเร็จก็คือเราก็ต้องวางแผนไว้ด้วยเนาะว่าแบบ ถ้าแบบมันเกิดฉุกเฉินจริง ๆ เอ บี ซี แล้วถ้าเราทำได้ ก็ถือว่าเราก็ประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตของเราเองในระดับหนึ่ง วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ ที่มาร่วมแบ่งปันเส้นทางการเดินไปสู่ความสำเร็จน่ะค่ะ
ใช่ ใช่ ยินดีมากเลยครับ ไว้มีโอกาสเราคุยกันใหม่นะครับ
ค่ะ สวัสดีค่ะ
ครับ